Opo, ganiyan din po. Kumbaga, get mahilig po kaming ganiyan, basta 'yung may makakain po kami sa araw-araw. Lagi po kami nagtatanungan kung 'yan, "May pagkain na ba si gan'to? Kumain na ba si ganiyan?" o kaya po 'yung nag-aantayan po talaga kami kumain. Sa ganon kasi ang sarap po no'ng ano, eh, 'yung sabay-sabay po kumain, nandiyan na po kasi 'yung bonding tsaka 'yung kuwentuhan.
Hmm. Hmm. Hmm. Oo. Hmm. Ayun, maganda 'yon. Tama. 'Yon na nga, oo.
'Di ba po? Kayo po ba sabay-sabay po kayo kumain?
Oo, 'yung sa dahil nga meron na akong pamilya, tal a at ako 'yung nanay, talagang iyan na 'yung ano, rule 'yan, kailangan sabay-sabay kaming kakain, kahit medyo, mag-iintay ng konti, 'pag halimbawa, hindi pa dumadating si mister, o nag kahit nagugutom na, iba kasi talaga yung ano, sabay-sabay kumakain, kahit ga'no pa ka-busy ang, ang araw, 'di ba? Eh, matanong ko nga lang din, o oo, matanong ko lang din sa'yo, kasi sabi mo nga, malaki kayong pamilya, ano, ilan ba kayong magkakapatid, kung okey lang sabihin mo, ilan ba ah, 5?
Opo. Mm. Ah, mm. Oo, oo, Tama. Tama, opo, tama kayo. Mm. Opo. Ano po, ah, 5 po kami.
Ayun, dami, okey. Ikaw paborito kang kapatid, may gano'n ka ba, wala? Pantay-pantay?
Oo, 5 po. Wala pantay-pantay naman po sila, ganiyan, kaya parang ka parang ka-close ko po talaga sila lahat, gawa po kasi madadal po kasi ako, 'yung gano'n. <chuckles>
Close Okey. Ah. At tsaka, bunso ka, 'no? Bunso ka, bunso ka ba? Ayun, ayun naman kaya naman pala, kaya naman maganda 'yan, oo.
Opo, bunso po ako, mm. Opo, mm.
Ako kasi, gitna. So, gitna ako, tapos napapa oo, napapaligiran ng 2 lalaki.
Ah, gitna po kayo, mm. Hmm.
Ah, oo, mas close ko 'yung bunso, kasi 'yung kapatid ko, siguro medyo oo, medyo malayo 'yung agwat ko. Ikaw ba, malapit 'yung agwat mo sa mga kapatid mo?
Ayun. Grabe po. Opo, 'yung isa ko pong kapatid, ay kumbaga, lahat po sila close ko, pero siya po 'yung pinaka-close ko, 'yung sumunod po, 1 taon lang po 'yung agwat namin.
Hmm. Ah, kaya pala, close-close mo siya.
Ayan. Oo, dati po sobrang magkaaway opo, dati, no'ng bata-bata, lagi kami magkaaway, lagi po talaga 'yan, ngayon po parang magkakampi na po kami sa lahat, 'yon po ang maganda, mm, nagkakaunawaan po kami, sa lahat.
Ah, magkaaway. Away, oo. Oo. Ayun. Oo. Parang Hmm, hmm, kambal lang kayo, 'no, sabay kayong lumaki, masaya 'yan. Ako sana ano, eh, mer oo, may wish ako, eh, ikaw ata may kuya't ate ka, 'no? May kuya ka, may ate ka din, ayun ang saya no'n. Wish ko sana may ate ako, eh, 'yon 'yung wish ko, kasi 2 kapatid lalaki. <chuckles> Oh, oo.
Totoo po, mm. Opo meron, opo. Ah, okey. Lalaki. Buti hindi po no'ng time nang dalaga po kayo, hindi po mahigpit sa inyo?
Ay, hindi naman sila gano'n, hindi naman, hindi. Ah, may pakialam, pero hindi nila ako pinapakialaman pagdating sa ano, sa halimbawa, gusto makipagkita ng kaibigan, siguro ano, may tiwala lang din tigu siguro sa sa akin. Ikaw ba, sila mahigpit sa'yo, mahigpit?
Takpan. Ah, okey. Mm.

Mm, tama yan, oo, gano'n nga rin at tsaka ayon nga, tsa pakinggan natin 'yong mga nanay at tatay natin, kasi wala sila namang ibang hinahangad, kahit pa hindi gano'n kaganda, 'yong pagsasalita o minsan sa huli talaga, magpapasalamat tayo dahil nandiyan sila, iba na 'yong may pamilya yan, salamat ha, sa
Kayo po ba? Tama. Totoo. Totoo po yan. Tama po, mm, ayon din, ganda po ng usapan natin, ayon po, salamat po sa oras mo, ayan, magandang gabi po ulit sa inyo, mm, sige ingat po. Paalam din po, sige po. Salamat.
Mga napag-usapan. Mm, basta hmm, Oo, salamat din sayo. Magandang gabi din. Okey, salamat salamat sayo, ingat ka din, sige.